जी। लेक़िन हाँ, अगर मैं बात करूँ तो अ, लाइव संगीत मुझे लगता है अगर अ, हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अभी के समय में भी और उसे सुनने का अनुभव भी अलग होता है। और रिकॉर्डेड जो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा गाने भी अ, गाने भी जो रिकॉर्डेड गाने होते हैं ना, आपने सुना होगा। उसको आप सुन तो लेंगे लेक़िन अगर जब आप लाइव सुनते हैं ना, आपको फ दोनों में फ़र्क ज़ ज़रूर महसूस होता है उनके आवाज़ में। जी, ज जी। क्योंकि रि
हुँ, हुँ। हाँ। जी, हाँ। हाँ, वो तो है। आवाज़ में, बिल्कुल। अ, जैसे आपने बताया कि अ, रेडियो में आप गाना सुनते हैं, तो आजकल ना क्या हो गया है कि स्पॉटिफ़ाई, गाना, ये सब भी आ चुका है। तो आप किसमें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? स्पॉटिफाई जिसमें आप रेगुलर आपको बस गाने ही गाने मिलेंगे और आप अपने मनपसंद के गाने आप उसमें सुन सकते हैं। लेक़िन, रेडियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो होस्ट आपका गाना बजाएगा, वही आप सुन सकते हैं। तो दोनों में से कौन-सा बेहतर है? आपको क्या लगता है?
जी। जी। जी, जी। जी। जी। जी, हालाँकि देखा जाए तो दोनों ही रिकॉर्डेड ही स हैं मतलब अ, रे रेडियो वाले भी रिकॉर्डेड ही हैं और हालाँकि रेडियो एक तरीक़े से लाइव चलता है, लेक़िन अ, लाइव हमें संगीत सुनने को नहीं मिलता है, लाइव या तो कोई इंसान बोल रहा होगा उसके पीछे, है ना? जैसे अ, आरजे वग़ैरह भी बोलते रहते हैं या फ़िर वो फ़िर
हाँ। हाँ, जो एंकर होती है। हाँ।
का लेक़िन कहीं न कहीं जाके वो जो गाने बजाते हैं वो सब रिकॉर्डेड ही होते हैं। तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो लगता नहीं है, लेक़िन हाँ, स्पॉटिफ़ाई में आपके पास चयन होता है ख़ुद का। आप कभी भी किसी भी च गाने को चुन सकते हैं अपने समय अनुसार, परिस्थिति को अनुसार, मूड के अनुसार भी। तो बस यही फ़र्क लगता है। जी।
हुँ, हुँ। क्या आप स्पॉटिफ़ाई पे गाना सुनते हैं सुनना पसंद है आपको?
कभी-कभार कभी-कभार हालाँकि अ, स्पॉटिफ़ाई है मेरे पास लेक़िन कभी-कभार ही सुनता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। अ, लेक़िन मैं ज़्यादातर यूट्यूब में जो लाइव कंसर्ट्स वग़ैरह होते हैं ना, ज चाहे जैसे आपने बात की, कि अरिजीत सिंह के, श्रेया गोशाल के या फ़िर मैं ज़्यादा वेस्टर्न के गाने ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ अ, लाइव जो जो वहाँ के कंसर्ट्स होते हैं। ख़ास करके अ, जो बड़े-बड़े बैंड हैं, मेटालिका या फ़िर गन्स एंड रोज़ेज अ, जी इनके गाने मैं ज़्यादा अ, सुनना पसंद करता हूँ। जी।
जी हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। जी। अरे वाह! आप कभी अ, रियल कंसर्ट पे गए हुए हैं और ऐसा कभी एक्सपीरियंस मिला है आपको?
जी, बिल्कुल रियल कंसर्ट मतलब मैंने तो ख़ुद ही बजाया है, <chuckles> मैं तो हिस्सा ही था उसका, तो जी। तो अ, मतलब बहुत ही अच्छा आनंद आता है एक तरीक़े से नर्वसनेस भी होता है, घबराए हुए होते हो आप लेक़िन अ, आपको बहुत मज़ा आता है, जब आप ख़त्म करते हो और ला कभी-कभार मैं दर्शक के रूप में भी देखा करता हूँ। जी।
<laughs> ये बहुत अच्छी बात है। <clicks tongue> अव अरे वाह! आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे और वाक़ई मैं एक जो गीतकार होते हैं, जो संगीत बजाते हैं, मैंने आज उनसे बात की। आपके एक्सपीरियंस को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी। जी, जी। <chuckles> जी, ब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इतने स ख़ूबसूरत सवाल पूछने के लिए और आशा करता हूँ आपसे फ़िर बात होगी किसी विषय में। जी, धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद।

लेकिन, आजकल मैंने देखा है कि कई हर कोई गा रहा है जिनकी आवाज़ अच्छी भी नहीं है, है ना? कई सॉफ्टवेयर्स निकल गए हैं जो आपके आवाज़ को अच्छा कर देंगे, बहुत ही सुंदर बना देंगे कुछ समय के लिए। तो जी, मैं लाइव संगीत पे ज़्यादा अ, ध्यान रखता हूँ बजाए रिकॉर्डिंग के। जी और दोनों में यही मुझे फ़र्क महसूस होता है। जी।
हाँ। भरोसा रखते हैं। अ, जब आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप पहले गाना गाते थे और कभी-कभी ऐसा भी होता था जैसे कि श्रेया घोषाल को ही मैं ले लूँ। वो गाते-गाते ना कुछ और गाने का लिरिक्स कुछ और मैं जोड़ देती थी।
जी। जी। जी। जी, जी।
तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गाना गा रहे हैं, <chuckles> और गाने का लिरिक्स आप भूल जा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, म